はい。あの、結構、ま、皆さんね、普通に、ええ、毎日暮らしていて、あの、ね、たまになんか、こう、気晴らしに旅行に行かれる方とか、まあ、例えば趣味で行かれる方とか、いろいろあると思うんですけど、旅行なんかは結構されますか？
はい。 はい。 はい。 はい。 旅行大好きです。昔から大好きで、特に海外旅行が大好きなので、よくます。
おお！ええええええ。 うーん。ええ、そうですか。例えばどんなとこにいらしたか、お聞きしてもいいですか？
えっと、旅行だと、もう、ヨーロッパは結構いろいろ行きましたね。
うん。 ええ。いいですね。ヨーロッパ行ったことないんですよね。ええ、うん。
うん、あ、ほんとですか？行ってみたい国ありますか？
ええ、わでも、やっぱり今は、ヨーロッパが行きたいですかね。あの、あんまりええ、そですね、うんと、じゅ日本よりも遅れてる国ってあんまり行きたいって、あん思わなくて、ちょっと不便だったり、汚かったりとかねが、もう、ちょっと苦手であの、うん。
うーん、ふん。 はい。 はい。 ああ、ふんふんふんふん。 はい。うんうん。うん、うむ。うちも母も、同じこと言ってました。<chuckles> うん、はい。
あ、そうですか。なんか、トイレが不便とかもすごい嫌ですし、トイレが汚いとかも絶対嫌ですし、ま、ヨーロッパでもうん、確かに汚いとこあると思うんですけど、うん、うん。日本のトイレが綺麗すぎるので余計かな、なんか。
はい。うん、うーん、うんうん、それはすごく はい。そうです。 ん。もう、どこも比べられないですよね。ヨーロッパの、特に、トイレは有料なところが多くて、あの、ほんとに、な2ユーロとか1ユーロとか払って、初めてトイレに入れるんですけども、それでも汚いです。<chuckles>
ですね。 うん。 ああ。 ゆう有料なんですね。有料なのに汚いって。あ、そ、なるほど。
有料なのに。 あ、あと 有料です。そうなんですよ。なので、もう、日本とは比べものにはならないですけれども、うーん、でも旅行でで、わたし、初めてはい。
ですね、はあ、そっか、うーん、なんかうんうん。
ぞ、どうぞ。